あの、今まではウエストが入ってたやつが入らなくなった時とか、いろいろありますよね。<laughs>
うん。 あ、ああ、まあ、ね、あの、それこそほんとにあの、<chuckles> 三が日ね、こうビフォーアンドアフターで、あ、あれ、入んない、なんてことはありますけれども、そこは手直しできるものですか？それともやっぱりだんだん、服を買わなきゃっていう心境になってくるものですか？
うん。 ええ。 あのね、最初は
うん。うん。
サイズを変えてったんですよ。
あ、なるほど、はい。うん、少しずつ大きめにうん。
うん。でうんうん、そう。で、自分もどんどん年取ってくるじゃないですか。
ええ、皆さんそうですよね、これはもれなく、うん。
それでもそれでも自分は大丈夫ってみんな思ってるんですよ、結局。
あ。ああ、ま、一般的にはそうだけれども、自分は維持できるとかそういう感覚ですね。うん。
そうそうそうそう。よくよく言うじゃないすか。自分は齢よりも若く見えるはずだって。
うん。 あ、これって意外にみなみん皆さん思っていることなんでしょうか？はい。
思ってます。思ってること思ってることなんです、これ。<chuckles> ま、例えば女性にアンケートを取るとえあの齢よりも若く見えるってこ言う人、答える人がだいたい6割いるじゃないすか。
ええ。 あ、やっぱり皆さん、うん、なんとなくこう鏡を見ながら、ま、ね、頭の先から足の先までそんなふうに考えている方が多いと。うんうん。
そうそう。 でも、6割がそう思うってことは、結局それも齢相応なんですよね、実はね。
あ、あ、結局結局のところ、齢より若いってことではなく、それは、<chuckles> いっ平均値だと。うん。
実は、結局は結局は。 うん。で、もうすでに今の時代の齢相合だった話なんすよね。
あ、そうか、ま、皮肉なことにそうですよね。でも考えてみますと。うーん。
ええ。うん。 で、僕もある日、その、なんていったらいんでしょう、だいたい自分と同年代の男性が
ええ。うん。